А, думаю, всё-таки эмоциональная тоже измена присутствует. Это, наверно, даже сложно мне будет объяснить. Но когда человек уже не представляет, э, с тебя с самим собой, как-то уже думает об а закрытии отношений, уходе, лучше уже думают, уже даже и об измене. То лучше тогда сразу прекращать такие отношения, чем вот усугублять всё.
Так. Мгм. Мгм. Ну, может быть, когда ещё нет детей, да, можно <chuckles> как бы, рез э
Да.
резким быть в э в этом плане. Просто, видите, м, тут такой момент есть, когда, а, ну, люди иногда говорят: "Вот, если тебе стало плохо, сразу уходи". Но мне кажется ну, допустим, ты ушёл раз 10, да? И если у тебя нет детей, то нормально. А если дети видели, как ты ушёл раз 10, то это достаточно, ну, жутковато для них, то есть такое так себе детство, скажем так. То есть
Мгм. Мгм. Мгм. Да, это уже стран да, и Да.